Hı hı. Doğru, doğru. Evet, yani, aslında, ımm, dediğin gibi bir şeye odaklanmadığında, zihninle baş başa kaldığın zaman, eee, bazı hisler daha ayyuka çıkıyor gibi. Eee, sanki oradan bir vurgu yaptın. Değişik, ya, evet. Peki bunun dışında mesela, eee, aklına gelen başka bir eser var mı? Hani, eee, bu yine, eee, bir tablo olabilir ya da yine bir, işte, bir sinema filmi olabilir, bir dizi olabilir, kitap olabilir.
Evet. Hı hı. Var, müzik, eee, mesela, Mozart'ın “Requiem” vardı. Mesela, onda da aynı şey ya da bir biş birkaç, böyle, eser var. Yani, normal akıyor sonuçta. Eee, ama bir bir şey anlatıyor sana, bir bir yere dokunuyor diğerlerinden farklı olarak. Seni alıp o bir bir şeye, sözel bir şeye getiriyor. Yani, enstrümantal, s sözü olmayan bir müzik nasıl seni sözel bir duruma ya da davaya getirebilir? Bunu bu gerçekten enteresan. İşte, bunu hepsi yapamıyor. Burada, nasıl yapıyorlar bilmiyorum, burada, işte, sanatçı olmak var ve gerçek duygu dediğinde, ııı, bu his olmalı. Yani
Hıh. Hı hı. Hımm. Hı hı. Burada sözelden kastettiğin şey, eee, duygularını ve oradaki hisleri sözlü olarak ifade etmek mi? Yani, senin zihninde bunlar sözlü olarak mı canlanmaya başlıyor? Onu mu kastediyorsun?
Hı hı. Yani ş şundan bahsediyorum, hisleri o kadar yoğun ki, böyle, his şey gibi gelmiyor, atıyorum bu şarkıyı dinliyorum, bana hüzün hissettiriyor. Bu, bu kadar böyle geniş değil. Hüznün alt metninde ince ince, ilmek ilmek, böyle nasıl bir hüzün? Ne ile alakalı? Nereye? Ya, bu o yüzden sözel dedim. Detaylı, detaylı, detaylı yazıyor sanki. Seni çok detaylı ve çok net bir yere götürüyor. Öyle bu şarkı benim modumu yükseltiyor, değil, yani.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Ama aslında bu hisler Anladım, anladım. Ama bu bahsettiğin o girift, de derinlerdeki o hisler ve duygulanımlar aslında yine sözel olarak tarif edilmesi zor olan şeyler değil mi, hani, bir yandan? Hah, tamam. O oradaki o bağlantıyı kurmaya çalıştım. Sözelden kastettin heh, tamam. <chuckles>
Elbette. Elbette. Kesinlikle. O yüzden zaten. Yani, onu diyorum ya, enstrümantal bir şey
Çok güzel bir edebî sanatçı olsa tabii ki bunu belki de çok farklı şekilde, eee, dile getirebilir ama, eee, <chuckles> değil.
Aynen. İşte, olay o, yani. Enstrümantal bir şey. Mozart bunu nasıl yapıyor? Yani, bu kadar nasıl Sanki o yazılı, o yüzden sözel dedim. Böyle sayfalarca yazılmış kadar seni ayrıntılı, net, böyle bir yere nasıl itebiliyor? Böyle basit bir şey değil, yani, dediğim. Bu şar mesela, deriz ya, bu modumu yükselten şarkılar dinliyorum spor salonunda filan. Yani, şimdi bu hiçbir anlamı yok. Ne yapıyor? Sadece modunu yükseltiyor. Bu kadar. Ne kadar yüzeysel aslında. Anlık.
Hı hı. Hı hı. Hıh. Doğru. Yüzeysel, evet. Yani, o an için kullanılan bir araç gibi. Eee, işe de yarayabiliyor. Eee, onların da güzelliği o noktada. <chuckles>
Tabii. Evet. Tabii, neden olmasın? Aynen, neden olmasın? Yani, ben karşı değilim ama bu bu bahsettiğim sanat eseri, gerçek duygu dediklerim işte bö böyle değil, diye düşünüyorum. Bunlar tabii, benim düşüncem.
Doğru, doğru.